At paano sardinas, ah, hindi ko ma-gets yun, ngayon ko lang narinig yung sardinas eh?
Yung yung pinaka ano niya, halimbawa, um, kukunin mo yung pinaka oo, kukunin mo lang yung pinakasardinas, ha? Ano po?
Sardinas na nasa lata? Oh, totoo ba yun? Ti toto ginagawa yun, so totoo?
Opo, ginagawa po, nanay ko po, nagawa noon, tapos
Ah, okey.
Ang ano naman, sa laing naman ang nilalagay niya naman sa laing ay tinapa.
Ah, oo, masarap naman talaga tinapa, eh, dalawa dalawa gusto ko sa laing, eh, may espesyal na laing kung alam mo yung suso?
Mm. Ah, opo, yung susong pilipit.
Yun. Oo, yung parang ginagamitan ng toothpick ba yun? Oo, oo, isa ayan espesyal wala na kasi akong nakikitang ganyan ngayon, eh, di ko alam kung kung mahirap ba mag mag, ah, makakita ng suso o wala na talaga nagluluto ng ganun, pero yun gusto ko sa laing minsan, eh. Ah, meron pa rin sa inyo?
Mm. Toothpick para tanggalin, oo. Mm. Dito po sa amin. Sa Laguna sa Laguna may mga nakakakuha pa din ng suso, tulad nung isang kakilala ko sa, siguro alam niyo yung lugar na yun yung Kaliraya.
Ah, okey. Oo. Oo, oo. Ah, ah, okey, pa Batangas yun 'di ba?
Hindi, Kaliraya dam.
Ah, okay, okay, okay, akala ko Kaliraya na Batangas, okay.
Hindi ho, Laguna ho, ah, may mga kakilala ako dun na, ano, nagpo-post sila nung mga nakaraang buwan na nakikita ko, nanghuhuli sila ng ganon nung mga susong pi pilipit, kaya sabi ko, eh, di okay pa din dun sa lugar na yun 'di ba?
Mm. Oo, oo. Suso. Ah.

Chicharon baboy, oo, tama, laman.
Mm, tapos bandang norte, sabihin na natin na kahit magmula Pangasinan oo, Pampanga hanggang Ilocos, ang isa sa mga specialty nila eh ano, ano nga baga 'to?
Pampanga. Oo. Mekeni. <laughs> Ma sisig, oh, yan, papaitan. 'Di ba? Sarap.
Papaitan. Oo, yun. Kaya sabi ko ano, sa ganun ka mag-aano mag, ah, huhusga 'di ba ng ano pagkain. Tulad naman sa'min sa Bi sa ano, ah, sa probinsya ng nanay ko, which is Bicol yun mga maanghang.
Nakakagutom. Oo, oo. Oo. Bicol. Ah, gata, gata diyan, eh, 'di ba, laing, ah, bicol express, langka, puso ng saging, alam mo yun, yung kasi sa totoo lang, yung nanay ko kasi Bikolano din. Bikolano nanay ko taga-Naga naman siya. Ah.
Oo, ayun. Mm. Mga gulay. Mm. Medyo mala ah, malapit dun sa probinsya ng nanay ko, ah, no bayan.
Yeah. Ah, oo. Iyon, taga-Naga siya so parang, ah, halos lumaki din kami sa lutong pagkain niya or Bi Bikolano kasi siya, eh, siyempre, ang madalas na luto niya kundi tapos nagkarinderya pa kami, ang madalas na luto niya ma kari puso ng saging. Ako kasi yung laing alam mo, sa totoo lang, ang madalas ko talagang kinakainan na laing yung mga Bikolano lang. Hindi ko, hindi hindi ko inaano ha, kasi sila talaga yung parang authentic, alam mo yun? Yung yung magaling yung panlasa pagdating sa ano, sa laing kasi may may laing akong nakain kasi dati before, parang medyo makati sa lalamunan so parang medyo naano ako. Oo.
Mm. Maanghang. Oo. Mm. Mm. Pati sa, sa laing. Mm. Mm, ah, gano'n. Hindi siya hinugasan ng ayos tapos ano siya, puro tangkay lang, kokonti yung dahon, 'di ba?
Oo. Ah, ganun pala. Kasi kaya ako kung madalas kong kinakain talaga sa nanay ko laing kasi siyempre yung mga Bikolano imposible naman sigurong hindi sila magal marunong talagang magluto ng laing kasi Bikolano nga sila, 'di ba? Parang madalas talaga ang tatanungin ko minsan, i minsan sin tinatanong ko, sa'n po gawa 'to? Ayun kung yung minsan sa restaurant parang inaalam ko muna kung Bikolano yung may nagluluto yung ganyan, ganyan o re sa mga karinderya para malaman ko. 'Di ko naman inaano, ah, pero me madalas talaga nas nasasarapan ako sa lutong Bikolano talaga yung puro, ah, yung authentic na ano. <chuckles> Ayun din.
Mm. Oo. Mm. Oo, kahit yung ano, kahit sa langka, ginataang langka gano'n din, 'di ba?
Oo, may makati din ba dun? Di ko pa na-experience, eh. Oo.
Ye wala naman. Ang ano, eh, parang nagdidikit-dikit lang siya gawa nung gata pero okey lang yun kasi ano eh, wala kang masasabi sa langka. Basta ang ano is sakto yung gata niya, hindi yung kinulang o sinobra 'di ba kasi pag-ano
Tama oo, tama. Ikaw ba ano bang mas gusto mo sa langka kung sakali? Ano bang sahog? Ah, baboy ba, dilis? Ano bang mas ano mo?
Ay para sa'kin, sardinas kasi 'pag dilis, masyadong maalat tapos 'pag baboy naman, putok-batok. <chuckles>